Ja, denke ich auch.
Ähm, und dann kann man das halt auch nicht komplett vermeiden. Ich meine, dann kann man halt gar nix mehr sagen, ne? <chuckles>
Ne. Ne, wie gesagt, also, Missverständnisse, so, die entstehen immer und überall, also, ich weiß gar nicht, wie man die vermeiden soll, weil 'n Missverständnis ist ja was, was nicht, äh, also, n n was so passiert. Genau deswegen, da gibt's immer was. Man erklärt was, die andere Person versteht's nicht richtig, man selber hat's nicht gut erklärt und dann ja, also, das ist halt schwierig. Die letzte Frage ist, äh, gibt's jemanden in deiner Familie, mit dem du besonders gut reden kannst, wenn die anderen dich nicht verstehen?
Ne, eben vermeidbar ist eigentlich. Ja. Ne.
Ne?
Ne, du?
Hm, ne, also, in mei in jetzt abgesehen von meiner Frau, habe ich jetzt n n n ne, also
Ja, ich rede jetzt auch nicht von meinem ich meine jetzt der sek sekundäre Kreis der Familie.
Ne, also, ich wüsste da jetzt niemand, wie gesagt, Kontakt habe ich eher nur so richtig mit meinen Eltern und die sind ja eigentlich eher die's nicht verstehen, <snorts> also, von daher von daher wüsste ich jetzt nicht, wen ich sonst äh, wen ich da sonst fra anfragen kann, also, mit wem man da sonst reden könnte, der da irgendwie 'ne Hilfe sein könnte.
<snorts> Ne, ich wüsste jetzt auch nicht, also, wenn ich jetzt so normal ich habe jetzt 'ne Cousine, die ist hat 'n Kind im selben Alter und die frage ich schon öfter mal ab und an: „Wie ist das da, wie ist das da?”
Ja.
Die versteht einen dann halt auch, weil man quasi im selben Boot sitzt.
Auch mit so Problemen, wenn du jetzt sagst: „Ha, mit meinen Eltern“ oder also
Nein, nein, nein, nur was das Kind hier jetzt so betrifft.
Okay.

Das ist kein guter Charakterzug.
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie so wäre.
Ja, also, bei meiner Mutter habe ich nicht das Gefühl. Die
Ne, das glaube ich auch nicht.
die die ist da die ist ja bei allem sehr supportive. Also, ich glaube, die würde da die würde das wahrscheinlich noch zelebrieren. Also, die wäre wahrscheinlich schon zu zu outgoing damit, wahrscheinlich. Also
Ja, ja, die würde mich richtig aufregen, ja, Mann.
genau, ja. Also, ich glaube, die wäre die wäre dann schon so die ist so der also also, bei deiner Mutter hätte ich das nicht gedacht, aber bei meiner Mutter, die wäre noch so die würde sich 'n T-Shirt dann davon drucken. Also, <chuckles> so also, so, jetzt nur mal bildlich gesprochen, aber um das dieses Übertriebene da zu zeigen.
Ja. Oh, die die würde sich prinzipiell auch nicht dafür schämen. Der ist der prinzipiell ist das egal, aber so Leu es gibt immer Leute, die dann da drüber reden. Du weißt doch, wie Leu Leute sind und dann finden die immer irgendwel erfinden die auch irgend immer welches und die würde sich dann dafür schämen, sage ich dir, weil Leute schlecht da drüber sprechen.
Mhm. Ja. Dann ist die aber 'ne schwache Persönlichkeit. Also, ich sage dir, wenn
Extrem.
Iich sage dir, wenn jemand über mein Kind ein schlechtes Wort verlieren würde, dann kannst du aber wissen, das wäre der letzte Tag, an dem ich d mit der Person ein Wort gewechselt habe. Da kannst du aber von ausgehen. Also, ich ich meine, es gibt 'n Unterschied, dass man dann sagt, ja, also aber wenn du jetzt da irgendwie sag irgendwas, also, ne also, da wäre wäre's vorbei.
<laughs> Ja, es geht mir genauso. Ich habe das auch.